Ja, schön. Und wie lang ging das Gespräch dann? War das wirklich so richtig belehrend dann oder, äh
Ja, wir sind dann tatsächlich so richtig gute richtig gute Kollegen getroffen geworden und haben uns dann auch privat noch getroffen, weil wir im selb in der selben im selben Stadtteil wohnten und sind dann richtig Freunde geworden. So, ja.
Cool. <chuckles> Ja schön, wow. Okay, dann ist es ja doch 'ne richtige Happy-End-Geschichte. Äh, das wär doch was Tieferes draus entstanden. Ähm, ja, hast du aus der Geschichte irgendwas Besonderes mitgenommen oder war das vielleicht sogar so 'n Wendepunkt, wo du dann gelernt hast: „Okay, Vorurteile liegen lassen.“
Hm. Mhm. Mhm. Mhm, ja, das war hat sich eben auch im im Rahmen meiner Ausbildung abgespielt und ha hat eben noch dazu beigetragen, dass sich diese Sichtweise, diese Offenheit gegenüber anderen Menschen verfestigt und diese diese Offen diese Offenheit, Gespräche nicht, äh, von vornherein zu sta zu zerstören, hm, durch falsche Annahmen, die nehme ich auch mit in die Social-Media-Landschaft. Also, ganz viele Leute haben ja so, ich möchte mal sagen, Fake-Bilder, ne? Die sind eben nicht echt, die sind nachbearbeitet, mit KI bearbeitet, was auch immer. Hm, und, ja
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.